देखिए, अक्सर देखा जाता है कि किसी न किसी महोत्सव में या त्योहारों में खाने को ना बहुत ज्यादे अ, उसमें रूप में भी बनाया जाता है अगर जिनका परिवार ज़्यादा होता है या किसी उपलक्ष्य में भी। तो मुझे ये बताइए कि त्योहारों में बचा हुआ खाना आम तौर पर आप कैसे संभालते हैं?
हुँ। अ, देखिए अगर अ, देखिए त्योहार, त्योहार में तो अलग-अलग पका किस्म के पकवान होते हैं। अ, तो अगर अ, वो पकवान अगर सारे परिवार के लिए मतलब किसी को बहुत पसंद है, बेहद पसंद है तो उसे स अ, रेफ्रिजरेट कर देते हैं ताकि दूसरे दिन खा लें। या तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी रिवाज है अ, कि बत हम अक्सर क्या करते हैं थोड़ी क्वांटिटी अ, जैसे बढ़ के बनाते हैं। क्योंकि हमारा जो खाना होता है उसमें त्योहार के टाइम पे खास करके हम पड़ोस में बाँटते हैं। अ, पड़ोस में बाँटते हैं और बाकी का बचा खाना मे बी अ, उम, थोड़ा इसलिए भी रखते हैं ताकि अगर कोई गरीब आता है जैसे कि त्योहार में अक्सर हर घर में होता ही है उनका दौरा, तो उन्हें भी खाने की उन्हें भी खाना देते हैं। परोसते हैं उन्हें भी खाना। तो ये होता है आम तौर पे अ, लेकिन अगर लेकिन प्र प्रेफरेंस तो फर्स्ट पड़ोसियों को ही दिय दिया जाता है। और अगर बच गया तो खाना ये करते हैं और जैसे कि <clears throat> रेफ्रिजरेट करके कभी-कभी कुछ अ, पकवान हमारे यहाँ पे रीयूज़ या फ़िर रीसाइकल करते हैं। मतलब अ, जैसे कुछ मसाले वाले स बह मसाले वाले सालन जो होते हैं उसमें कुछ अ, दूसरी चीज़ें रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि देखिए क हर करी अ, जो भी है हर करी बीत एक ही होता है तो कुछ भी ऐसा डाल सकते हैं। जैसे कि अगर अ, शिमला मिर्च मसाला सालन होता है हमारे यहाँ पे अ, तो अगर वो बच गया वो अक्सर बहुत बार शिमला मिर्च का मसाले का सालन होता है। अ, मतलब मतलब मसाले का करी होता है सॉरी सालन यहाँ पे हमारे शहर में सालन बोलते हैं उसको सॉरी। <chuckles>
हुँ, हुँ। अच्छा। ठीक है। जी, जी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जी, जी। हुँ। जी, जी, जी, बिल्कुल।
हाँ, तो हम उसके इस उस व वो क क्या करते हैं मतलब उसको रिप्लेस कर देते हैं कैप्सिकम को। अ, मतलब अपनी अ, कुछ पनीर डालकर या फ़िर कुछ और डालकर बा रिप्लेस करके अ, दोबारा खाना खाते हैं उससे। जी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अच्छा लगा ये जान के कि आप लोग उसको व्यर्थ नहीं अ, कहीं पे भी फेंक देते या है ना? उसका अ अ, दुरुपयोग नहीं करते। बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि आप लोग अ, उम
हुँ।
जैसे पड़ोसियों को भी दे देते हैं खाना ना या फिर फ़्रिज में रख लेते हैं। तो अ, मुझे ये बताइए कि क्या ये खानों में भी निर्भर करते हैं क्योंकि अ, अलग-अलग अवधि के खाने होते हैं जो कि कई खराब जल्दी होते हैं, कई काफ़ी थोड़े समय के लिए चल ही जाते हैं, जैसे रायता वग़ैरह हो गया। है ना? लेकिन पूरी वग़ैरह थोड़ा अप आप रात तक चला सकते हैं उसको या फिर सब्ज़ी वग़ैरह। अ, तो इनमें भी कोई फ़र्क है? अगर इनमें फ़र्क है तो आप किस तरीके से सँभालते हैं इसको? अ, त्योहारों के बाद?
हुँ, जी। हुँ। अ, देखिए अ, रात में ही पता चल ज देखिए डिनर 8 बजे ही पता चल जाता है कि डिनर के बाद बच गया है खाना और सबसे पूछा जाता है कि रखा जाए ताकि वो दूसरे दिन खाना चाहते हैं या नहीं। तो उसी दौरान फ़ौरन हमारे यहाँ पे करीब में अ, जैसे कि ओल्ड-एज होम है या फिर वहाँ पे जाकर दे देते हैं। ड पैक करके या तो अ, जैसे कि हर रिलीजियस साइट्स के बाहर भी अ, कभी रहते हैं अ, दिखने को दिखें तो मिल उनको बाँट देते हैं। या तो डायरेक्टली ओल्ड-एज होम में डाल के ओल्ड-एज होम में सब बाँट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पैक करके। और रही बात देखिए हाँ, कभी कुछ स्वीट्स होते हैं बहुत जल्दी अगर सपोज़ कोई वो त्योहार गर्म वाले मौसम में आ रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि उसे जभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसे जल्द से जल्द रेफ़्रिजरेट करें। क्योंकि देखिए दूर गर्मी के मौसम में दूध वाले जो आइटम्स होते हैं वह जल्दी फ फट जाते हैं। तो अ, यही होता है मोस्टली जो हम लोग रेफ़्रिजरेट करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर। अ, और रही बात देखिए अगर उस लिए ना पहले से जैसे कि बड़ों को पता रहता है कि कितनी क्वांटिटी लगेगी उस वजह से उस हिसाब से ही बनाते हैं। लेकिन कभी-कभार बच जाता है तो ये प्रक्रिया होती है मोस्टली जी।
हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया। अच्छा। अरे, वाह! जी, जी बिल्कुल, सही बात। जी। उम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और प्रक्रिया भी बहुत ही अच्छा है जिससे खाना अ, सही भी रहे और अब उसका इस्तेमाल भी हो सके ब है ना, बा बाद तक। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अ, मुझे ये बताइए आप कि क्या कभी ऐसे मौके आए हैं जब, है ना? बहुत सारा खाना बचा हो और आपने आपके दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडिया सुझे हो उसको इस्तेमाल करने के लिए? और जैसे होता है ना, कि अ, खीर बच गया तो उसको थोड़ा-सा आइसक्रीम बना दिया उसका पुडिंग बच जाता है तो आइसक्रीम बना देते हैं। तो ऐसा कोई क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में आया खा खाना बचने के बाद जिसको आपने इस्तेमाल किया हो दोबारा? हुँ, हुँ।
हुँ। हुँ। आह। अ, देखिए <chuckles> वो ख़ास मौका ऐसा मौका एक बार ही आया था। और वो शायद अ, खुश मतलब ऐसा ऐसा हुआ था अ, कि सब के सब अ, पता नहीं 1 दिन पहले बाहर का खाना खा लिए थे हम लोग पूरी फैमिली ने। तो हमारे म लाइक द फूड पॉइज़न हो गया था। तो हम लोग नहीं खा पाए खाना तो स्पाइसी होने के कारण। हाँ, तो बच तो गया था बहुत सारा तो हम लोग अ, जितना डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने पड़ोस में तो बाँट दिया था बाकी का सब अ, हमने रेफ़्रिजरेट कर दिया था। अ, देखिए जैसे कि <clears throat> जैसे कि अ, जैसे कि उस दौरान भी अ, देखिए मतलब अ, दूध का ही मतलब शरबत बना था अ, मतलब हम लोग मिल्क से ही बना था। तो हम लोग ने उसको थोड़ा कन्वर्ट करके अ, जैसे कि रूह अफ़ज़ा डालकर नेक्स्ट डे हमने को कोल्ड ड्रिंक जैसा डाल कर रूह अफ़ज़ा डाल के उसमें पिया था। क्योंकि वो अक्सर हमारे यहाँ पे रमज़ान के टाइम पे भी दूध में भी डालकर जब डालते हैं पीते हैं रूह अफ़ज़ा उसका अरबी फ्रेशिंग एकदम अलग ही मूड होता है। अब ऊपर से उसमें ऑलरेडी हम लोग ड्राई फ्रूट गार्निश करने के गार्निश करके ऑलरेडी बना दिए थे। और ऊपर से अच्छा लगा था अ, कहीं न कहीं। अ, तो थोड़ा-बहुत और उसमें थोड़ा फ़ालूदा जैसा फ़ालूदा के जो सब्जियाँ बीन्स होते हैं फ़ालूदा बना दिया था उसको टोटली कन्वर्ट करके उसको उसमें थोड़े सेवइयाँ डाल कर। और रही बात जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सब्ज़ी जब हमारे यहाँ पे मोस्टली पूरे त्योहारों में अ, क्या बोलते हैं मसाले बेसकस करी बनता है हमेशा। उसमें कैप्सिकम डालकर बनाते हैं या फिर मोटे मिर्च बोल के आते हैं। कैप्सिकम नहीं होता है वो वो जो मिर्च भजिया जो रहता है ना, मिर्च बे बेसन का मिर्च भजिया आपको अक्सर दुकानों में जो मिलता है वैसा उस उसका सा उसका सा उसका होता है करी। तो हम लोग वो दूसरे टाइम पे अगर क्या करते हैं उसको अ, रिप्लेस कर देते हैं। वो खाली सिर्फ़ वो क क्या कहते हैं मिर्च को निकाल कर उसकी जगह पे कुछ भी चाहे नॉन-वेज का कुछ बोल्स डालकर हाँ, जी बोलिए।
अच्छा। अच्छा। अरे! बहुत बढ़िया। जी, जी। अरे वाह। जी, जी। अच्छा। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल। जी। अच्छा। बिल्कुल। जी, जी। जी। बहुत बढ़िया। अच्छा। जी, जी। अच्छा मुझे ये भी बताइए जैसे आपने अ अ, दूध से जैसे आपने रूह अफ़ज़ा किस तरीके से आपने बनाया है जो दूध बच चुके थे है ना, उसमें आपने रूह अफ़ज़ा डालके एक तरीके से शरबत बना दिया। हाँ, बहुत ही अच्छा उपाय है ये खाना बचाने का और खाना अ, दुर दु दोबारा से उसका उपयोग करने का। लेकिन मुझे ये भी बताइए ना जो मिठाइयाँ होती हैं। है ना? ख़ास करके जो दूध से बनाई जाती है, खोया से बनाई जाती है, मावो से बनाई जाती है। क्या इसको संभालने के लिए अगर ये बच जाएँ इसको संभालने के लिए कोई आप नया युक्ति अ अ, लगाते हैं अलग से? क्योंकि देखिए ये खानों में तो आते नहीं क्योंकि ये तो एक तरीके से अ, उम, अ, डिश हो गया है ना, जिसको खाने के बाद खाए जाते हैं या फिर जिसको स्वीट्स भी कहते हैं। तो इसका अगर रख-रखाव करना हो बच अगर ये जब बच जाएँ, तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं आप? और कैसे अ, इसको देखती हैं?
हुँ। हुँ। हुँ। अ, रेफ़्रीजरेट तो करते थे। अ, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर थोड़ा-सा देखिए हर राज्य में अलग-अलग अ, तरीके के होते हैं कुछ न कुछ। तो हमारे यहाँ पे अ, जब अ, अस विवाह समारोह होता है तो ऐसे जैसे मिठाई का जैसे दूध की अ, कुछ डेज़र्ट दूसरा होता है। हम उसको अ, क्या कहते हैं, खीर ही होती है समझिए। खीर नहीं होती है, उसका कुछ अलग ही नाम होता है। अ, याद नहीं आ रहा। तो उसमें अ, उसको हम क्या बोलते हैं उसको सब मतलब स अ, आइसक्रीम के साथ सर्व कर लेते या तो फिर ऐसे ही मतलब रेफ़्रीजरेट करके, फ़्रीज़ करके उसको ऐसे ही खा लेते हैं, अ, नॉर्मली। लेकिन मोस्टली अ, लेकिन देखिए मोस्टली हमारे त्योहारों में दूध के कुछ भी नहीं बनते हैं मिठाई। वो एक-आध बार अगर इन केस आऊट ऑफ़ ब्लू किसी की फ़रमाइश होती है बहुत ज़्यादा कोई ब, घर के उसकी होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे ब्रेड की मिठाई बनती है मोस्टली हमेशा हर त्योहार में कांस्टेंट रहती है। जैसे कि अ, ये अपना क्या कहते हैं शाही-टुकड़ा होता है। शाही-टुकड़ा का मिलता-जुलता ही एक डेज़र्ट होता है जो बनता है अक्सर त्योहारों में। जी।
अ हाँ। अच्छा। जी, जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जी। हुँ, हुँ। जी। अरे वाह! बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अ, मुझे ये भी बताइए आप कि
हुँ।
अक्सर, मैं है ना? जैसे देखा जाता है समाज के अंदर भी ख़ास करके विवाह-समारोह में जब भी खाने अ, कई ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, तो उसको ना फेंक दिया जाता है या बहा दिया जाता है नदियों में। क्या आपको लगता है कि ये कहीं न कहीं पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है? या फिर इसका सदुपयोग होना चाहिए, किसी गरीबों को जा के देना चाहिए या फिर कई धर्मशालाएँ वगैरह भी होती हैं ना जैसे, तो वहाँ पे भी जाके देना चाहिए? और अक्सर देखा जाता है कि अ, हमारे जो सड़कों में हैं, जो कुत्ते काफ़ी होते हैं, जिनको बेचारों को खाने को भी नहीं मिलता, तो क्या इसका उपयोग पशुओं को देने में भी किया जा सकता है, जो बचे हुए खाने हैं स खासकर के जो बड़े पैमाने पे बचे हुए खाने हैं?
हुँ। हुँ। हुँ, जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल अ, हो सकता है। अ, देखिए वैसे तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स सब्ष्क आजकल हमको देखने को मिल भी रहे हैं। अ, देखिए एग्ज़ाम उदाहरण के तौर पर मैं ले लूँ एक रेस्टोरेंट का ले लूँ इग्ज़ैम्पल। रेस्टोरेंट का भी बचा हुआ खाना वो लोग भी फेंक देते हैं पीछे अ, कूड़े में जाता है। तो ये सब चीज़ें जब वायरल हुई थी अ, तो शायद कोई अ, बंदी ने अ, शायद तमिलनाडु की उसने रेफ़्रिज़रेट अ, रेफ़्रिज़रेटर सेटअप किया था। तो उसमें जब क अगर कोई भी अग अगर कोई व्यक्ति के पास घर में बचा है, कुछ-कुछ ग खाना बच गया हो या त्योहार में का है कोई भी समज अ, वज़ह से खाना बच गया हो, तो वहाँ पे आप पैक करके लेफ़्टओवर्स वहाँ पे रख दें ताकि जो अफ़ॉर्ड नहीं कर सकता खाना, वो-वो उस वहाँ से अ, क आराम से ले सकता है। तो ये दुबई में भी हुआ था और और एक मैंने देखा था बहुत अच्छी तरीके से अपने यूके में भी एक विवाह समारोह में अ, जब खाना बच गया था, वो लोग ने ऑन द स्पॉट वो खाने को अपना पैक करके वहीं का वहीं उन लोगों ने ऑर्फ़नेज होम्स में और ओल्ड एज होम्स में जाके उन्हें डिस्ट्रिब्यूट किया था। अ, तो ऐसे-ऐसे क कर रहे हैं लोग। अ, लेकिन हम हर लेकिन हमारे यहाँ पे क है ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा सोचने वाले हैं और लोग 0 सिविक सेंस वाले भी हैं। तो हमारे शहर में अ, मतलब हर जगह से सेटअप किया गया था रेफ़्रिज़रेटर। अ, क्या बोलते हैं इसको? ब ह रेफ़्रिज़रेटर। स सेटअप किए गए थे, इको-फ्रेंडली रेफ़्रिज़रेटरस ताकि मतलब गवर्नमेंट से ज़रा सेटअप किए गए थे। मतलब आपको लेफ़्टओवर्स वहाँ पे आप रख सकते हैं अपने वहाँ पे जाके।
जी, बिल्कुल। जी। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अरे वाह! जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बहुत बढ़िया। मतलब बहुत अच्छा लगा। जी।
तो लेकिन अ, लेकिन क्या हो गया है? हमने देखा गया है कि क नोटिस किया गया है कि, कोई भी एक व्यक्ति को अगर मिल दिख रहा है कि वो कहाँ पे खाना है। तो वो सारे के सारे अपना लेप सारे के सब कुछ अपने बैग में भर कर जा रहे हैं। मतलब वो किसी को छोड़ नहीं रहा है वो मतलब वो ज़ीरो सिविक सेंस आ रहा है, तो ऐसा भी हो रहा है। हुँ।
उहुँ। <laughs> हाँ बिल्कुल। जी, जी, जी, ये तो बिल्कुल-बिल्कुल मतलब बहुत ही सही बताया आपने कि, कई जगहों में ऐसा भी होता है कि अगर खाने मिल जाए तो फिर इस तरीके से लेके जाते हैं जैसे कि अ, थोड़ा-सा जैसे आपने कहा कि सिविक सेंस अ, जहाँ पे की, है ना? एक तालमेल नहीं बैठ पाता उस चीज़ का लोगों के अंदर। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। लेकिन, मुझे ये बताइए ना अक्सर बच्चे भी बहुत ज़्यादा खाना बर्बाद कर देते हैं खास करके त्योहारों के समय में ना, आम तौर पर खाने बड़े फेंके जाते हैं बच्चों के द्वारा वो खाते नहीं हैं। तो क्या इसमें अ, घरवालों का भी अ, क्या बोलते हैं? उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को पहले पूछा जाए कि वो कितना खा रहे हैं, और उसी हिसाब से उनको खाना दिया जाए जिससे खाना फेंके नहीं और जो अ, बचे हुए खाने हैं उसका सही ढंग से उपयोग भी हो सके बाद में किसी दूसरे बच्चों को दे सके जो गरीब हैं, ऐसा कुछ?
हुँ। उम, बिल्कुल। हुँ। हुँ। वो तो है। हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल-बिल्कुल अ, मैंने ये देखा है बहुत बार की ये हम घर के बड़े मतलब बच्चों के मम्मीयों लोग ही बहुत गलत करते हैं। उनको पता रहता है कि उनके पहले कितना कंज़म्पशन कर सकते हैं वो हिसाब से नहीं परोसते उनको अ, कि ज़्या ज़बरदस्ती ज़्यादा डालते हैं ताकि ब क उनको ये डांटते हैं कि खाता ही नहीं है वो नहीं है बल्कि ज़बरदस्ती डाला जाता है उनको। तो वो खाते नहीं रो ज़िद करते हैं तो अ, छोड़ अब उनका झूठा कौन खाएगा? छोड़ देते हैं तब इतना मतलब अलग ही तरीके से उनको मिक्स करके वो करते हैं। तो ये देखिए अपने उनके मम्मीयों नो को ही अ, ध्यान रहना चाहिए कि उनको पता रहना चाहिए कि उनके बच्चे कितना खा सकते हैं कंजम्पशन करना चाहते हैं। और खाना कहीं भागने वाला नहीं है, ना बच्चा भागने वाला है। थोड़ा-थोड़ा ऐसा भी कर सकते हैं वो लोग कि, अभी थोड़ा क दे दिया फिर थोड़ी देर के बाद उसे अगर उसे भूख लग रही है तो तब उसके बाद फिर दे दीजिए आप ऐसा करिए। लेकिन एक साथ ही पड़ोस देते हैं। बच्चे का दिल भी नहीं बोलता है और खाने भी फेंकने में जाता है, तो कहीं न कहीं ये घरवालों की भी जिम्मेदारी होती है। अ, मतलब बच्चों को क्या नादान है हम क्या ही बोल सकते हैं? वो लोग जब उनको पता है अ, नहीं मा मालूम है बच बड़ों को भी कि उनकी मतलब कितना खा सकते हैं, कितना कंज़म्पशन है उनके अ, कैपेबिलिटी के जी, तो यही, जी।
जी, जी। उहुँ। बिल्कुल-बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी बिल्कुल। बहुत सही कहा, जी। जी, जी, जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अ, ज़रूरत के हिसाब से ही बच्चों को भी खाना परोसे ताकि उसका बर्बादी भी ना हो और वो खाना एक ज़रूरतमंद पर तक पहुँच सके। बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि कई बार ऐसे होते हैं ना जैसे मंदिरों में, मस्जिदों में, कई पर्व होते हैं गुरुद्वारों में उस समय में भी खाने बच जाते हैं। तो आपने कोई ऐसा सहयोग किया है खाना बचने के बाद ऐसे जगहों में जाके? अ, खाना बाँटने का जो बचे हुए खाने हैं, गरीबों को या फिर किसी को भी जो भूखा है, जो रास्ते में भी आजकल जो आपने देखे होंगे बाँटते हैं ना खाने, तो ऐसा कोई सहयोग आपने कभी किया है?
हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हाँ, जी। अ, देखिए हमारे यहाँ पे अ, शहर में हर स अ, मतलब हमारी जो राज्य की सरकार थी, पिछले पाँच साल पहले की, अ, उन्होंने अ, मतलब क्या किया और अ, ये गणेश चतुर्थी में और एक ह रमज़ान में। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ही फंडिंग हो रही थी कि हर राइ राइ रिलिजियस साइट में अ, क्या बोलते हैं सो गवर्नमेंट की तरफ से खाना स बड़ो पड़ोस दिया जाए। अ, मतलब ख स जो भी रिलिजियस साइट में आ रहे हैं प्रार्थना करने के लिए उनके लिए अ, किया जाए। तो पंडाल जो फेमस पंडाल्स है यहाँ पे शहर के वहाँ पे भी अ, वो शहर क्या राज्य में जहाँ जहाँ है सो। तो अगर अ, इन केस खाना बच जा रहा है मतलब एक बार क्या हुआ था मेरे घर के करीबी अ, मैंने वॉलंटीरिंग की थी। अ, मतलब मेरे कजिन्स, ब्रदर सामने ही थे तो वॉलंटीरिंग की थी। तो मैंने क्या किया अगर खाना बच गया है मोस्टली तो हमने क्या किया अब गरीब तो दिख नहीं रहे हैं और गरीब ही आकर खा भी आए कर खाए भी क्योंकि फ्री था गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्वियसली तो वो लोग भी खाए। तो हमने क्या किया कुत्तों को और कुत्तों को डाला और जो भी एनिमल फार्म था वहाँ पे भी जाकर उधर भी प जानवरों को वहाँ डाला अ, ताकि खाना वेस्ट ना हो। तो ये किया। और तो और एक है देखिए नॉन-वेज ही बनता था मोस्टली उसमें तो डेफ़िनिट्ली जानवर तो नॉन-वेज आराम से खा लेते थे। ये होत ये है। <clears throat> जी, और एक है जी, हुँ।
जी। हुँ, हुँ। अच्छा। बहुत बढ़िया। जी, जी। हुँ, हुँ। अच्छा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, जी। जी, जी, वि बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मतलब जिस तरीके से आपने सदुपयोग किया और एक मुहिम भी चलाया कि चलिए किसी त्यौहार के बाद किसी ऐसे स्थल में जाके खाना बाँटें जिसका सदुपयोग हो। बहुत ही अच्छा किया। और जितनी बातें आपने जिस तरीके से मुझे बताई, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ उससे फिर बात होगी।
हुँ। हुँ। उ उ जी, मुझे भी अपने विचार आपके साथ साझा करके अच्छा लगा। और आशा करती हूँ कि हाँ याम जिसने जैसे विचार हमने जा साझे हैं ताकि लोग भी सच में इसका इस्तेमाल करें, आगे चलकर और इसी तरह हम वार्तालाप करेंगे। अ, और अच्छा लगा आपसे बात करके। तब तक के लिए धन्यवाद। जी।
जी, जी। धन्यवाद।